อืม แต่เรา แต่เราเชื่อว่า แต่เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าวันเนี้ยยังมีหวัง เรา เราว่าต่อให้วันเนี้ยอยู่ ต่อให้อยู่ไทย หรือว่าจะอยู่ต่างประเทศอะ เราเชื่อว่ามัน มันมีช่องทาง ถ้าเรามองมันกว้างนะ
อืม ถ้าเรารู้สึกว่า ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม
คืออาจ อาจจะไม่ได้ประเทศไทยก็ได้ ไปลองส่ง พอร์ต ไป ท ประเทศอื่น แต่ว่าก็ไม่เสียหายอะไรนะคะ อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็ลอง ลอง ลองไปเรื่อย ๆ ค่ะ แต่คือตอนนี้ด้วยความที่ว่าเราไม่เจอตากล้องที่ LA แล้ว คือเราจะค่อนข้าง คือสไตล์การถ่าย ถ่ายรูปตากล้อง ที่เอเชียกับที่ฝั่งเมกา หรือฝั่งยุโรปแตกต่างค่ะ คือทางฝั่งฝรั่งเขาจะ เน้นความสี ผิวจริง ความเป็นจริง อะไรแบบนี้มากกว่า ไม่ปรับแต่งสีอะค่ะ แต่ถ้า เอเชีย คือเขาจะมีการใส่ฟิลเตอร์ ใช่ หรือแบบหน้าขาว ๆ เว้ย คือปรับสีผิวให้เราขาว อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ใช่ ซึ่งเราไม่สามารถจะ คือจะ จะเป็นสไตล์อย่างงี้เยอะมากเลยค่ะ ซึ่ง เราไม่สามารถที่จะเจอตากล้องที่ทำงานด้วยแล้วแบบว่าให้เราเป็นเราอะเนาะ ถ่ายเราออกมาเป็นเรา ใช่ รูปตอนนี้ที่มีก็คือเก่าแล้วค่ะ
อืม จะแตกต่างกันใช่ไหมคะ? อ๋อ อ๋อ แต่งหน้าลอย ๆ อืม ๆ นึกออก โอ๊ย ค่ะ <laughs> อะฮะ เออ และ จริง ๆ แล้ว แล้ว แล้ว แล้วเรา แล้วเราแอบหาคนที่เป็นเอเชีย แต่ว่ามีสไตล์ หัวคิดเป็นแบบตะวันตกไม่ได้เหรอคะ? เราว่าคนแบบนี้ก็มีนะ

ใช่ค่ะ ก็คือเราก็ถามเขาเหมือนกันว่าแบบ ทำไม? ก็มีเอเจนซีหนึ่งให้ เออ ฟีดแบ็ก ให้ข้อคิดนะ ให้ฟีดแบ็กมาว่า เอ่อ เพราะว่าเขาไม่อยากดีลเรื่อง เอ่อ วีซา ใช่ค่ะ เพราะว่าจ่ายวีซาก็ค่อนข้างที่จะแพง แล้วก็ ด้วยความที่ว่า อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะ เพราะว่าเท่าที่ฟังจากรุ่นพี่มา รุ่นพี่บอกว่าถ้าเขาชอบเราจริง ๆ เขาก็ยินดีที่จะจัดการเรื่องวีซาให้ ใช่ ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนั้น แต่ว่าเราก็มีสังเกตนางแบบลูกครึ่งในไทยหลาย ๆ คน เอ่อ เขาก็มีเซ็นสัญญา ไม่ค่ะ สวย ๆ ๆ ส่วนใหญ่สวยมาก แล้วก็ดัง ๆ นะ แล้วก็มีเซ็นสัญญากับเอเจนซีใน Miami ใน L.A. แต่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีแบบไปถ่ายแบบที่นั่น เท่าที่ เท่าที่เดานะคะ คิดว่าก็คือถ้าสมมติมีทริปไปเที่ยวที่ L.A. เอเจนซีอาจจะประกาศแล้วก็หาลูกค้าให้ เหมือนแบบต้องบินไปเองอะค่ะ เขาก็แบบจะหาให้
เอกสาร อืม ค่ะ ค่ะ เขาก็จะสู้ อือฮึ ค่ะ ก็ไม่ได้สวยเท่าเรา อ๋อ อือฮึ อือฮึ อ๋อ อืม ค่ะ จริง ๆ เราว่ามันอาจจะอยู่ที่คอนเน็กชันด้วยแหละเราว่านะ ที่เขาบอกว่าค่าของคนอยู่ที่คนของ อันนี้เรา เราไม่ได้พูดในแง่ ในแง่ลบนะคะ แต่ถ้าในแง่ของความเป็นจริงอะ เราอาจจะต้องเข้าหาคนที่
ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ
ถูกต้อง ถูกจังหวะและถูกเวลา
ค่ะ ค่ะ อืม ถูกต้อง
อืม
แต่ว่าตอนนั้นก็ <chuckles> แต่คือตอนนั้นก็คือ ถือว่าสู้สุดใจแล้วแหละ แล้วก็คือใช้เงินเก็บทั้งหมดที่มีไป เรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่มากเลยอะค่ะ แบบเหมือนตอนนั้นก็คือแบบ ทุกอย่างก็คือเตรียมตัว ติดต่อตากล้องเอย ติดต่อเอเจนซีเลย เข้า เข้าพบได้ไหม แล้วแบบ โอ้โฮ ค่าใช้จ่ายแพงมาก ค่าแท็กซี่ก็แบบแพง แพงแบบแพง แพงร้องไห้ <chuckles>
ไม่เป็นไรหรอก ใช่ อือฮึ ค่ะ อุ๊ย แต่ แต่ แต่เรานับถือนะคะ แบบว่าอย่างน้อยคุณพยายาม คือมันอาจจะ เรานับถือในความพยายาม แล้วก็อย่างน้อยอะความฝันต่อให้มันไม่สุดทาง แต่เราเชื่อว่า ถ้าเรายังเก็บไปเรื่อย ๆ อะ มัน มันไปต่อได้ อืม นั่นแหละ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ทุกวันนี้ก็ยังมี ยังมีรูปร่างที่ยังโอเค ยังแบบมีหน้าตาที่แบบว่า คือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเราแบบอายุ 30 กว่า อะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเราแบบอายุ 25-26 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเรายังดูแลตัวเองอยู่ <chuckles> ก็ยังดูแลตัวเองอยู่ แต่แบบมัน ด้วยความที่ช่วงอายุอะเนาะ หลาย ๆ คน คนรอบตัวก็คือมีครอบครัวกันหมดแล้ว แต่งงานมีลูก ก็มันเป็นวัยที่แบบคนหลาย ๆ คนแบบแต่งงานมีลูก เรารู้สึกว่าเราจะมาตามความฝัน การเป็นนางแบบ โดยที่ไม่รู้เลยว่าจะมีงานไหม? ไม่รู้เลยว่า จะมีคนป้อนงานให้ไหม? มันก็รู้สึกแบบว่า <chuckles> เอ่อ เหมือนหมดไฟ ค่ะ ค่ะ
ค่ะ อือฮึ อือฮึ อ้าว ก็ดีสิเป็นต้นทุน <chuckles> ค่ะ อืม ค่ะ เออ เข้าใจ แล้ว แล้วอย่าง อย่างเงี้ยค่ะ ทุกวันเนี้ย ยัง ยังคงคิดอยากตามความฝันอยู่ หรือว่าอาจจะอยากเปลี่ยนความคิดแล้วอะคะ?